Allora sì, e però diciamo che per avere l'onore di stare nel ricettario la ricetta deve valerne la pena eh.
Sì. Okay.
Quindi deve essere già standardizzata, si può dire, devi averla fatta almeno un 2 o 3 volte, deve essere magari anche con qualche nota del tipo: "Sì, ma se il forno ha la luce accesa, se lo metti magari in modalità ventilata, devi fare così", no, quindi tutti quei piccoli trick, e per ora non ho ancora avuto il tempo tra trasferimento e tutto di dedicarmici a sufficienza.
Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay. Okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah okay, quindi va verrà implementato in futuro.
Sì, sì, sì, sì, e lo scopo c'è, il tempo non lo so, però la volontà pure. <chuckles>
Avremo <chuckles> <chuckles> <chuckles> Okay. E mi volevo farti una domanda riallacciandomi un po' a quello che mi dicevi che in famiglia siete tutti "appassionati" tra virgolette di cucina, no, anche in tempi diversi. C'è mai stato qualcuno che ha deciso di sperimentare sulle ricette tradizionali?
Sì. Mah, allora dipende su qua le ricette tradizionali in tempi diversi lo abbiamo fatto tutti. Credo che <chuckles> il primo sia stato mio papà che, ehm, nonostante noi siamo tutti del nord Italia diciamo come origine, uhm, io lo dico sempre, secondo me lui ha una vena un po' del sud- non so dove, ma da qualche parte ci deve essere- perché lui ha proposto prima che diventassero di moda- perché adesso ormai lo fanno quasi tutti- il tortellino fatto fritto.
Mh. Okay. Sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Ah
Eh, esso lo trovi magari anche a Bologna, ci sono dei posti, no, che fanno i tortellini fritti con la crema di parmigiano sopra, no?
Ah impe impegnativo, eh. Sì. Mh-mh. Sì.
E noi invece il tortellino lo abbiamo sempre fatto un po' come ricetta magari appunto della tradizione anche se non nostra nel periodo di Natale, e e lui a una certa ci guarda e dice: "Sentite allora tortellini ne abbia ne avete fatti come sempre per un reggimento." E qui nulla di nuovo. Ehm, fa: "Però il la parte più buona del tortellino onestamente è il ripieno. Poi si può essere d'accordo o meno, però, ehm, sarebbe bello se fosse in uno scrigno croccante."
Sì. <chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh.

E e ti chie come l'hai trovato questo sito? Cioè, sono veramente curiosa perché è è la prima volta che sento di qualcuno che fa dei ricettari online, no. Ma soprattutto, c'è il sito? Come come hai fatto?
<chuckles> Guarda <giggles> guarda, in realtà, i visto che questo è un problema che era, cioè, importante nella mia vita, perché io amo cucinare, amo mangiare, quindi in qualche modo andava risolto, io ho chiesto al mio guru spirituale, ovvero ChatGPT.
Okay. <chuckles> Sì. Oka ah, okay. <chuckles>
<snorts> Gli ho spiegato la situazione, partendo dagli albori, dicendo quale s quali erano le mie difficoltà in particolare, e quindi chiedendogli una soluzione. E lui mi ha detto che esistevano dei siti fatti apposta, gratuiti.
Sì. Ah. Ma dai. Ah pure gratis.
Sì! E quindi niente, ho cominciato a guardare, fare una selezione, scegliere quello che secondo me poteva essere più utile per noi. Poi son carinissimi, ci puoi mettere tipo il numero di cappelli da cuoco, in base alla difficoltà, poi glie gli orologini per il tempo, se è una ricetta lunga o no, cioè è proprio carino. <chuckles>
Com'è bello il mondo di internet. Mh. <chuckles> Ah. Cioè e quindi praticamente, crei un ricettario digitale, come se fosse un ricettario di quelli che compri già fatti, perché con le difficoltà è Giallo Zafferano praticamente, cioè siete arrivati a un livello
Esatto. Esatto. Sì, sì, s no, è spettacolare. E infatti io fierissima, non mi stanno ancora seguendo tanto, però, devo fare ancora un pò di sforzo di base io a caricarne qualcuna, e secondo me mi verranno dietro dai. <snorts>
Ah. Mh. <chuckles> No, è è geniale, ti giuro. 'Sta cosa non l'avevo mai sentita. E
<giggles> Eh ma di necessità virtù. Cioè anche perché io ti dico, abbiamo anche provato a dire: "Vabbè, allora invece del file di testo facciamo tipo un powerpoint, un equivalente".
Hai ragione. Mh-mh. <blows air> Urca.
No, no, no, te lo giuro, le ho provate tutte. Poi e mio fratello è ossessivo su 'ste cose, nel senso lui è una vergine, nel vero senso della parola, quindi è la precisione fatta sì, no, no, no, guarda, lascia stare. E quindi mi diceva: "Sì vabbè, ma questa slide è un po' brutta perché c'è tanto spazio, e qui non c'è spazio per il testo". Oppure, viceversa, ci sono troppe immagini e non ci stanno.
Ah-ah. Ma vo Okay. <chuckles> Mh. Mh. <chuckles> Okay. E
E visto che ti dicono che non è carino, ehm, sbattergli la testa contro il muro, nonostante sarebbe la tua prima reazione, eh, devi trovare un'alternativa. <snorts>
Mh, certo. <chuckles> No, è è geniale davvero, perché veramente non non mi sarei mai aspettata l'esistenza di di questo tipo di siti sinceramente. Ehm
Guarda, sono giunta a una conclusione. Per qualunque cosa tu voglia pensare la più u ehm, folle, esiste già un sito per farla. Perché c'è già qualcuno che l'ha pensato prima di te.
Se. Sì. Ecco. <chuckles> È il bello di internet. <chuckles> Ehm, ti chiedo, mi hai detto che che tu adesso vivi all'estero, giusto? Ehm, hai pensato di implementare un po' il ricettario con qualche ricetta proveniente da da un alt dal paese in cui ti trovi?
Esatto, nel bene e nel male. Mh-mh.

2 ottime zone di di cibo.
Beh sì, eh, diciamo che in Italia è difficile cadere male dal punto di vista culinario eh, però
Sì. Mh-mh. <chuckles>
E e quindi il le ricette, diciamo con le quali sono un po' cresciuta, sono figlie anche della zona da cui venivano. In particolare, allora, la nonna, il suo cavallo di battaglia, che tra l'altro io amavo follemente, erano le cotolette ovviamente fritte nel burro.
Sì. Vabbè. <chuckles> Eh certo.
Che bontà, mamma mi ma, tra l'altro, la cosa che fa più ridere è che io mi ricordo che da piccolina, quando ero a casa dicevo: "Mamma, ma perché le cotolette che fai tu e quelle che fanno la nonna non hanno lo stesso sapore?" Eh, perché la mamma ci metteva un po' d'olio, poco, mentre la nonna le tuffava in 7 litri di burro e chiaramente la situazione era un'altra.
Sì. Eh, eh beh. Certo. Mh-mh. <chuckles> Cer eh, ma perché poi prendono quel sapore, cioè, ehm, n è imbattibile, cioè, ammettiamolo, il burro fa male, l'olio fa bene, però hanno un sapore che non cioè, è è quello il sapore della cotoletta. N puoi non puoi farlo con l'olio.
Sì. Totalmente. È imparagonabile, assolutamente, anche perché ha tutta quella parte un po' lattosa, che s dici: "Vabbè il latte col fritto." "Sì, il latte col fritto!" Ci sta bene. <chuckles>
Sì. <chuckles>
<chuckles> E quindi la nonna, il suo cavallo di battaglia, che mi ricordo non è che abbia mai avuto, mhmm, "un'infanzia", tra virgolette, in cui passavo tanto tempo dalla nonna, perché nonostante i miei genitori lavorassero entrambi, in realtà per per una scelta personale avevan deciso di prendere una tata.
Mh-mh. Mh-mh. Okay.